Хм, послушай, у меня вот есть такая проблема, а, и я хотела и её тебе, а, рассказать, может быть, ты что-то посоветуешь. Дело в дело в том, что, ам
Давай.
А, у меня в часто в жизни такое бывает, что я не могу отказывать, а, людям, ам, ну, чаще всего друзьям. То есть когда это бывает?
Понимаю.
Это бывает, когда, а, я, допустим, а, там собиралась заняться своими делами, но мне позвонили друзья и, там, куда-то меня зовут с собой, и мне, в принципе, не очень хочется ехать, потому что я хотела там, например, дома посидеть, м, там, ну, не знаю, ничё не делать. Или там заняться своими какими-то, а, делами. Но чтобы вот не расстраивать их, чтобы вот как-то, а, подст ну, как бы, знаешь, м, вот не обидеть. Да, да, а, то есть я соглашаюсь и еду, и мне это как бы не доставляет особого удовольствия. Я всё равно чувствую себя не очень хорошо, потому что, ну, я понимаю, допустим, э, что я могла бы сделать какие-то дела более полезные, да, для себя. Может быть, там, не знаю, там почитать, аудио, какую-то книгу или, допустим, послушать подкаст, или, может быть, там сосредоточиться на изучении языка. То есть что-то такое Да, да, что-то такое вот сделать, но вместо этого я согласилась и куда-то вот иду, или там еду с друзьями, или просто встречаюсь с человеком, хотя мне это не очень интересно. И всё равно вот, понимаешь, я это делаю, и это на меня давит, и я, а, расстраиваюсь, сама себя ругаю, но всё равно с новой ситуацией
Мгм. Не обидеть, да, отказом. М, время для себя, да. Мгм. Негативные, да, эмоции.
Да, я испытываю негативные эмоции, но снова снова меня, а, куда-то зовут, я снова соглашаюсь и опять, во ну, как бы вот это повторяется, просто замкнутый круг какой-то. Вот скажи мне, есть ли что-то, чтобы мне помогло от этого избавиться?
Спасибо, что поделилась со мной. Я думаю, постараемся вместе найти какие-нибудь, э, решения, чтоб тебе стало проще. Я правильно услышала, вот, чаще всего ты ссылалась на друзей, да? То есть это не то, что там мама, да, или там брат, да, вот близкие родственники- это чаще друзья, э, которым сложно отказать. А вообще, ты могла бы про себя сказать, что ты, вот, ну, вообще безотказный человек, ты готова всем помочь? Или вот именно, э, как-то, там, да, работа там потенциальная, или на улице кто-то тебе скажет: "Помогите там сумки донести из магазина"- или всё-таки ты можешь как-то разделить границы, что друзья близкие- я не буду их, а, огорчать, но есть и люди, которым я могу твёрдо сказать "нет". Или, в принципе, вот, ты со всеми соглашаешься?
Да. Да, чаще друзья. Ну бывает такое, я отказываю, а, н но вот, м, <tsk> а, бо друзьям, как правило, нет. Я не могу понять, почему, пото м, дело в том, что даже некоторые из них и не совсем, а, такие близкие друзья мне, чтобы я могла там переживать за их чувства, но тем не мен
Конечно, понимаю. Мгм.
Вот, но тем не менее это как будто бы, вот, знаешь, м, сидит какой-то вот, м, как это объяснить- внутри что-то такое, что я должна быть хорошей девочкой, что я должна всем помогать, со всеми соглашаться, как бы.
Какие-то такие манеры, да, вежливость, что ты вот там хорошо воспитана, да. Нельзя сказать нет.
Да, да, да. М, ну как бы да, то есть, ну что ты человеку не поможешь, что ли? Ну почему ты не соглашаешься? Вот, ему там плохо, надо с ним встретиться. Вот, допустим, мне подружка позвонила и говорила: "Блин, я вот н ну, не знаю, а, там, э, м, ребёнка отругали там в детском саду или там в школе, я не знаю, вообще, хочется там, ну, как, знаешь там, э, расслабиться, что т нибудь там выпить, посидеть, давай там встретимся".
Конечно, конечно, да. И вроде как, ну, человек э, тебе нужно помочь, поддержать, да.
И мне как бы поддержать да, да, поддержать, помочь, но с другой стороны, мне вот зачем эти проблемы выслушивать? Ну казалось бы.
Конечно, я понимаю, да. А, уточни, пожалуйста: а были такие ситуации, когда ты всё-таки, вот, отказывала и, может, за этим следовала какая-то бурная реакция негативная? То есть, ну, по-любому же были такие ситуации, когда ты говорила "нет", например, ты физически там работу должна выполнить, или у тебя встреча с другим человеком. Вот. А, м, б были такие случаи, что ты отказывалась, и, в принципе, как что происходило потом?
Да, были такие случаи. Вот, ты как правильно сказала, у меня было такое, э, что мне нужно было закончить проект, и я сказала, что типа, м, извините, я никуда не могу ехать, я никуда не могу идти. Потому что, вот, у меня, э, дедлайн, и я должна там на, э, вот эт ближайшие 3 дня, вот у меня всё просто, я никуда не могу выйти, мне нужно закончить проект. И, э, ты знаешь, м, иногда реакция была нормальной. То есть, э, э да-да-да, иногда была реакция нормальная. Вот. Как бы они сказали: "Да, конечно, не вопрос, там, увидимся потом". А было такое, что мне там, а, подружка там писала: "Ой, ну вот опять ты вечно занята, мы никак не встретимся. Уже 3 месяца, пытаемся, планируем". Вот. И мне, понимаешь, вот как то становится, ну вот не то что н
Мгм. Иногда, да, ага. Ну да. Когда тебя упрекают в том, что уже не первый раз, да, и там человек пытается, там прикладывает все усилия, а ты вроде такой знаешь, взывает к твоей к твоему чувству вины, получается. Да.
М, да. Совести так да, да. И вот бывают такие неприятные ситуации, но самое главное, что, а, в этом, а, что мне, в принципе, этот человек не очень интересен, и я, э, как бы не хочу с ним встречаться. И иногда даже я вот ищу какие-то поводы, чтобы не встречаться с этим человеком.
Понимаю, да, такие предлоги предлоги, да. <chuckles>
Э, да-да, предлоги ищу. Но тем не менее, как бы, а, наступает ситуация, когда все предлоги исчерпаны, и я еду, естественно, на эту встречу. И опять же начинается вот это: я себя корю, я себя ругаю, и, э, просто я себе говорю: "Ну, почему ты просто ей не скажешь, что: "Давай мы не будем общаться, мне просто некомфортно"?" А я не могу так сказать, я не могу отказать, и я еду, понимаешь?
Конечно, я понимаю. Ну, сказать такую фразу, я думаю, как любого воспитанного человека, ну, вот представляешь, как бы, да, вот, а, м, в я как язык, да, повернется, сказать такой: "Ты мне не интересен, да, проблема не в тебе, но я не хочу с тобой общаться". Я понимаю, да, чувство вины, но при этом, видишь, ты говоришь, ты едешь, и всё равно ты проводишь время не в пользу себе, ты всё равно жалеешь, то есть не то, что, да, ты приехала и подумала: "Хорошо, что согласилась, да, мы так классно вечер провели". Вот смотри, ну, может быть, вот начать с чего можно, а с а с каких-то таких простых вежливых фраз для отказа, даже не придумывая предлог, а вот, а, для себя как так выработать там: "Нет, спасибо, вот у меня сегодня со временем никак не получается". То есть ты вроде бы не объясняешь, а, да, ам, почему, то есть, да, причину, ты просто, ну, вот говоришь какую-нибудь такука, не просто там, знаешь, нет, да, и обрезала человека, и как-то это грубо прозвучало. Или, может быть, такую, знаешь, вежливую фразу: "Я бы с большим удовольствием, но вот сегодня, вот точно никак!". Или если ты подозреваешь, что человек, может, скажет: "Хорошо, давай завтра", то ты можешь сказать: "Знаешь, на этой неделе у меня всё расписано".
Ну вот, да. Мгм. Причину. Мгм. <chuckles> Завтра, послезавтра.
Ну да, да-да, если, ты же знаешь, это, да, вот особенно если друзья, близкие, то есть ты уже можешь, наверно, предположить, какое у них, да, вот идет вот поведение. И поэтому, если ты знаешь, что, отказавшись на сегодня, те скажут: "Хорошо, на выходных", вот воспользоваться такой фразой: "Что, ты знаешь, у меня вот эту неделю" Или, допустим, вот сейчас: "Ты знаешь, сейчас декабрь, праздники, у меня каждый день, вот, он на вес золота, у меня так много я должна успеть сделать, там, купить подарки, закрыть проекты. Я вот физически никогда не могу. Я надеюсь, там, в новом году, да, в январе как-то будет полегче". То есть, вот, как ты думаешь, такие фразы, они же вроде не грубые, но ты вроде как защитишь вот себя, свои границы. Вот ты пробовала что-то такое?
Мгм. Ну, вообще да, вообще да, э, я думаю, что это хорошая идея. Я не пробовала такое, потому что мне кажется, что это, в принципе, отказ. Э, это то-то, ну, что-то такое вот прям. Да-да-да, и я не пробовала такое. Но вот сейчас я подумала, что, может быть, действительно есть, э, какие-то такие фразы, надо поискать их, да, а, как-то вот так тактично, чтобы можно было сказать. Я думаю, чт
В он не звучал, да, это отказ, да. Ну, вот ты вспомни, может быть, кто-то тебе отказывал, да, и, может быть, да, как, а, человек там как-то взял на вооружение, что, ам, что может быть, т тебе же по-любому тоже как-то отказывали, сколей скорее всего, в твоих просьбах. И вот, э, может быть, ты вспомнишь какие-то фразы, вот ты говоришь составить такой список, э, фраз такой в голове, что вот человек мне тогда отказал, но я не почувствовала обиды, да, то есть это настолько прозвучало органично, что я понимаю, что человек занят, ам.
Мгм. Ну, кстати, да, можно, и есть такие у меня фразы, ну, можно вспомнить.
Вот. И приоритеты, понимаешь. Вот ты сказала, что я бы лучше там вот сделала какие-то важные дела. Допустим, представь, у тебя там, да, вот сегодня день там стирки, да, там сортировки, и у тебя только сегодня, потому что у тебя не будет на это времени, э, да, вот твой приоритет. Когда тебе звонит подруга, даже вот там, что у нее там с ребенком: "Давай там пересечёмся, да, там, по бокалу вина". А, то есть ты можешь для себя в голове понять, что нет, вот этот день я выделила, и настоять, то есть заботясь о себе и о своих, вот, м, собственных границах и приоритетах, а.
Мгм. Ну, вот здесь с с сложнее, понимаешь, потому что у неё-то вроде проблема, и мне как бы надо бы её поддержать. И вот тут, ну, как бы сложнее отказать. Если там что-то такое просто встретится, окей, а, ну, вот с такой ситуацией, мне кажется. Да.
Когда человеку нужна помощь, ну, может быть, смотри, на другой день, да? У тебя же бывает, ну, когда у тебя вот вообще ничего, нечего делать, или сказать, ну, там: "Приезжай ко мне, вот сегодня вот никак, да, я вот уже начала, вот". Ты можешь сказать: "Я тут стою, у меня там руки в стиральном порошке, но вот-то так, как бы, и я не могу сейчас всё бросить, да, я уже там начала цикл, вот машинку включила". Ты же не оставишь там лежать мокрое белье, чтобы оно там, ну, вот что-то такое, да? А, это же, по сути, не ложь, ты же правда вот этот запланировала и, может, уже в середине, но давай, может быть, там, на выходных, и, может быть, эта проблема, как бы, да, и рассосется, и человек, может быть, не позвонит 2 раз.
Да, может быть. Мгм. <laughs> Ну, ей не ну ей не надо будет тоже со мной встречаться, да?
Ну да, да-да, бывает, знаешь, в моменте, тем более если друзья знают, что вот, да, у нас вот есть такая подруга, вот, э, там, ребята к ней в первую очередь, она никогда не откажет, она вот такое плечо, такая опора. И, м, если тем более общий знакомый, это же какой-то такой, знаешь, слух идет, да, и поэтому к тебе идут в первую очередь, и, может, зачастую даже не пытаясь как-то разрешить эту проблему, вот, а пропуская её через тебя. То есть, да, как бы не то, что используя тебя, но вот, пользуясь твоим твоей безотказностью. И поэтому вот очень важно, мне кажется, постарайся подумать о себе, своих приоритетах, да, наскока это ты пропускаешь через себя, вот, да, чужие проблемы не такие, допустим, существенные, особенно на твой взгляд.
Ну да-да, на самом деле действительно можно это попробовать применить, её, ну, как бы, вежливые отказы и, а, м, перенос там, может быть, встреч. Действительно, потом, может быть, уже отпадет эта, а, м, необходимость встречаться, я не буду, а, вынуждена опять через себя переступать и соглашаться ехать куда-то, вот. Я думаю, что да. Поэтому, м, спасибо тебе большое, что вот мы с тобой это обсудили, для меня это очень важно, и то, что ты даже мне совета такие дала классные, э, это очень ценно. Спасибо большое.
То есть на Конечно, да. Была рада помочь, а, вот. Так что, у старайся потихоньку с маленьких шагов, но двигаться к цели, ам, чтобы, да, была возможность отказать людям, но не обидеть их при этом, поэтому удачи тебе!
Спасибо, всего доброго!
Пока!